Ờ, ừm, bạn ơi mình đang, ơ, có một cái vấn đề băn khoăn này ấy mà mình đang hơi cần lời khuyên một tí. Đấy là, ừm, khi mà mình đi làm ấy thì mình rất là ngại cái việc mà thể hiện, ừm, cái bản thân thật của mình. Ờm, thường là mình đi làm mình sẽ xây dựng một cái hình ảnh khác hoặc là mình không bộc lộ hẳn những cái thứ mà bình thường mà mình vẫn hay bộc lộ với bạn bè hoặc là người thân ấy, tại vì mình cũng sợ là bị đánh giá hoặc là bị, ờm, ừm, giống như là cái thể hiện đấy của mình nó không được tốt lắm ấy. Đấy, ơ, hoặc là đôi khi là kiểu, mình x ừm bởi vì là nói chuyện với bạn bè cùng tuổi hoặc là người thân trong gia đình của mình thì mình quen, mình quen rồi thì có thể là nói những cái mà, ừm, ờ, nó đùa giỡn hoặc là gì đấy mà, ừm, cảm thấy là nó cũng hơi quá trớn, hoặc là, kiểu, ừm, ờ, có thể là, kiểu, ờ, hơi láo một tí ấy. Nhưng nếu mà nói những cái điều đấy ở nơi công sở ấy thì mình sợ là, ờ, làm việc với những cái người lớn tuổi hơn mình ấy, thì họ cảm thấy không vui, nhưng mà họ không nói ra nhưng mà họ lại có thể là họ để ý và họ, kiểu, ừm, trong công việc mình không được thuận lợi ấy. Đấy, thì không biết là mình nên làm gì? Mình có nên, kiểu, ừm, tiếp tục là thể hiện bản thân, ờ, một cách là, kiểu, không thật như thế ở nơi công sở không nhỉ?
Ừm. Ừm. À, ừm. Ừm. Mình hiểu rồi, có nghĩa là khi mà bạn đi làm ấy, thì bạn không được, ờ, thoải mái về cách, ơ, ờ, nói chuyện với người lớn tuổi như bình thường bạn gặp ở ngoài mọi người, đúng không? À. Thế thì, ờ, trước khi mình cho bạn lời khuyên thì mình có vài câu hỏi hỏi bạn trước nhé. Thế thì, ờ, ờ, ngoài những cái bạn nói là bạn, à, xưng hô hoặc là nói những cái lớn với người lớn tuổi hơn ấy thì sợ, ờ, là là là, kiểu, à, bị vô lễ, thế thì còn, ờ, về khía cạnh nào khác nữa không?
Ừm. Ừ, đúng rồi. Ừm, chính xác. Đấy. Ừm. Ờ, ô kê. Ừm. Ừm. Ờ, thật ra nhá là đôi khi ấy, khi mà mình đi làm cái, ơ thì cũng có những cái chỗ làm của mình ấy, thì cái những cái người đồng nghiệp làm, ừm, làm việc chung với mình thực ra là những cái người mà vào trước rồi ấy, thì nó người ta lại khóa khá là lớn tuổi. Và mình cảm thấy là cái, ờ, giống như là cái tính cách và cái môi trường ở đấy nó không có thể nào cho mình bộc lộ toàn hoàn toàn bản thân được ấy. Ví dụ như là, ờm, mình đã từng, ờ, có đi làm ở một chỗ mà mọi người hầu như là cái độ tuổi của họ thì cũng không phải là cách xa mình, hầu như các anh chị cũng chỉ, kiểu, hơn khoảng 3-4 tuổi thôi, nhưng mà cái, ơ, nhưng mà cái cái cái tính cách của họ và cái cách, kiểu, gọi là, cái cái, n ơm, khiếu hài hước của họ ấy thì nó lại rất là khác. Và, kiểu như là, mặc dù mình rất là mình cảm thấy là mình không thể nào mà mình cờ buồn cười nổi với cả những cái trò đùa đấy, hoặc là mình cảm thấy nó rất là lạc lõng ấy, đấy, thế nhưng mà vẫn phải cố là, ờ, cố vẫn phải cố, kiểu, hùa theo này, hoặc là phải cố, kiểu, ừm, phải cố giao tiếp giống như thế. Cho nên là mình cảm thấy không thoải mái một tí nào, và, kiểu, cuối ngày khi mà mình về ấy mình không thấy như là, mình cảm thấy như là mình phải gồng, mình không phải là mình ở chỗ làm ấy. Đấy, thì nó khá là mất tự nhiên với mình như thế và thực ra là mình cũng không cảm thấy vui. Đó, mình nghĩ là đi làm mà, kiểu, có những người đồng nghiệp vui mà để mình bộc lộ rõ cái bản thân của mình thì nó sẽ thoải mái hơn ấy.
Ừm. À. <laughs> Ừm. <laughs> À. Ừm. Ừm. Ừm. À. Ờ. Thế là, kiểu, như trong đấy là toàn mấy anh chị mà lớn hơn bạn, à, 3-4 tuổi thôi nhưng mà cảm giác là như là khoảng cách thế hệ, đúng không? Chứ không thể nào mà đùa giỡn. À. Thế thì không có ai, ơ, không có ai, ờm, tầm tầm bằng tuổi bạn, ừm, hiện tại à?
Ờ, đúng rồi. Đó. Ừm. Chính xác. Ừm, thực ra thì, à, ừm, khi mà mình đi làm ở công ty đấy ấy thì cũng có một, nờ, cờ anh đồng nghiệp là hơn mình chỉ 1 tuổi thôi, thì 1 tuổi thì cái khoảng cách nó vẫn ngắn hơn, ưm, thế nên ở ngoài thật nếu như mà không đi làm ấy thì mình bên ngoài mình cũng ó những người bạn mà tầm tuổi như thế, thì mình chơi giỡn rất là bình thường. Nhưng mà cái ông anh đấy đồng nghiệp đấy làm việc cùng mình, thì ông ấy lại y chang những cái anh chị kia. Cho nên là mặc dù là hai bọn mình đi vào làm bọn mình, ờ, vào công ty cùng một thời điểm, nhưng mà anh ấy lại hòa nhập tốt hơn, ờ, kiểu như là, mình cảm thấy là anh ấy hợp với cả cái môi trường đấy hơn ấy.
Ừm. Ừm. Ừm. Ồ. Ôi! Ôi! Thế là, kiểu như, ờ, khi mà bạn, ờ, vào trong cái môi trường đấy thì bạn lo sợ cái điều gì mà bạn không thể hiện, ờ, bản thân ra? Sợ bị cô lập, bị, à, đánh giá hay là như nào?
Ừm. Thật ra thì, ờ, ừm, nói là bị cô lập thì cũng không hẳn đâu, tại vì là mọi người cũ th cũng không đến mức cô lập và, ừm, cái không khí mà khi nhưng mà thật ra mình thấy cái không khí đi làm ở đấy ấy thì nó theo kiểu là, ờm, sau khi mà hết việc về nhà ấy thì hầu như là đồng nghiệp không giao tiếp với nhau nữa. Và, kiểu như là, cái cuộc sống nó, ừm, công sở nó chỉ kết nó chỉ, kiểu, kéo dài đến khi mà hết, đến hết giờ tan ca thôi là bọn mình sau đấy sẽ, ưm, ai về nhà nấy và cũng không thấy liên lạc với nhau nữa. Mình không biết là mọi người có liên lạc với nhau không nhưng mình cũng không liên lạc với mọi người, thì mình, ờ, cảm thấy là nó cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của mình. Nhưng mà, ừm, chỉ có một cái vấn đề là nếu như mà trong giờ làm ấy, hoặc là trong cái thời gian từ 8:00 đến 5:00 chiều ấy thì mình cảm thấy là mình cứ phải gồng ấy, và mình không được tự nhiên với cả cái tính cách của mình bình thường, hay là với những cái hoạt động vừa hoặc là những cái câu chuyện. Đôi khi có những lúc mà mình kể ra những câu chuyện mà với bạn với cái l lưa độ tuổi của mình này, hoặc là với cái kiểu cách như thế với bạn bè của mình ấy nó là những cái chuyện rất là hài hước, hoặc là những cái trend ở trên mạng chẳng hạn. Đấy, thế nhưng mà đố kể với những cái người đồng nghiệp của mình thì họ lại không thấy hài hước lắm, thế lần sau mình cũng sẽ hạn chế kể hơn. Nên là, kiểu cũng thấy hơi hơi lạc lõng một tí ấy và dần dần là mình, ờ, không sống thật với cả cái bản thân của mình khi mà ở công ty nữa.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ừm, ừm. Ừm. Ồ! Hừm. Ừm, thế là có nghĩa là bạn cũng đã từng mở lòng bản thân ra để chia sẻ một vài câu chuyện của bản thân nhưng mà, ờ, cảm giác là mọi người không hưởng ứng cái câu chuyện của bạn hả?
Ừm. Ờ, thật ra thì <sniffs> cũng không hẳn là không hưởng ứng nhưng mà, ừm, cũng ừm, mình thấy là họ cũng rất là cố gắng để hưởng ứng nhưng mà trông rất là gượng gạo và, kiểu như là, làm cho mình cảm cũng thấy hơi ngại ấy. Đấy, ừm, mình nghĩ là do nhau đấy. <sniffs>
Ừm. Ờ. Ờ. Ừm, ừm, chắc là sượng trân lắm. <laughs> Ờ. Thế thì bây giờ nhé, ờ, có một vài cách mình nghĩ là ló cũng sẽ hiệu quả đấy. Ờ, ví dụ như là trong, ơ ừm, trong công ty của bạn, đúng không? Đôi khi là có những cái, a, ờ, sự kiện gì, à, cuôi cuối năm hoặc là, ờ, một vài cái sự kiện nào đó nhỏ nhỏ chẳng hạn. Thì, ờ, cũng c có thể là ở trong lúc làm bạn với mọi người không thể nào mà nói chuyện, à, ờ, tự nhiên như ở ngoài được, thì, ờ, mình nghĩ là trong những cái buổi mà đi, ơm, ờ, cái gì nhỉ? Ờ, công cái cái gì mà cuối năm đấy? Ờ. Ờ, Year End Party ấy. Ờ, đúng rồi. Thì nó ở ngoài công ty, ngoài công việc thì bạn có thể nói chuyện, ừm, cách bình thường hơn, ờ, thoải mái hơn. Chứ không sợ là, ờ, ở trong ty nói nhiều quá, hoặc là nói bị, à, hở gãy cái gì đó mà, ừm, vô lễ hay gì gì đó, bạn cứ thoải mái là bản thân của bạn thôi thì lúc đó mọi người sẽ dần dần ờ, dần dần, ờ, lấy lại thiện cảm thôi và dễ nói chuyện hơn ấy.
Ừm. Ờ, là gì thế? Ừm. Ừ. À, Year End Party, đúng không? Ừm, được gọi là Tất niên, đúng không? Ừm. Ừm. À, vậy ha. À, mình thấy thì cũng hợp lý đấy. Chắc là mình cũng nên tận dụng những cái, ừm, cái lúc mà, ờ, ngoài công việc ra mà mọi người có thể thoải mái nói chuyện với nhau, để tìm một cái điểm nào đấy, có thể là một cái điểm chung để nói chuyện với mọi người được, đúng không? Ừ, cũng khá là hợp lý đấy nhỉ. Đó, thế nhưng, ờ, nhưng mà mình vẫn muốn là tức là bây giờ ví dụ trong giờ mình, ờ, như thế nào đấy để mà mình thể hiện bản thân của mình vẫn tự nhiên nhất, nhưng mà, ờ, nó lại, kiểu, <smacks lips> vẫn khiến cho mình cảm thấy thoải mái ấy?
Ừm. Ờ, đúng rồi. Ừm. À. Ừm. Thế thì, à, trong lúc làm nhé, không biết là công ty của bạn có những cái dự án nào mà làm chung nhóm với nhau không nhỉ?
Ừm. Cũng có nha, cũng có những dự án mà trong team của bọn mình phải chia ra thành các nhóm ấy, và, kiểu, ờ, làm việc với nhau, ơ, để nghiên cứu về cái cái dự án đấy ấy.
Ờm. Ừm, đúng rồi. Thế thì, ờ, trong một nhóm mà bạn với, a, mọi người có thể, à, tiếp xúc gần hơn này và nói chuyện thoải mái hơn ở trong công việc, cũng như là trong cuộc sống ấy chẳng hạn, thì lúc đấy thì mình nghĩ là cái cơ hội lớn nhất là nó vừa à, bạn, à, làm cùng nhóm với nhau này có thể giúp đỡ mọi người này, tăng thiện cảm với mọi người hơn, đấy, trong lúc đấy. Mình nghĩ là, ờ, ng những cái lúc đấy thì nó sẽ dễ gây thiện cảm và, ờm, gần gũi hơn với mọi người đấy.
Ừm. Ờ, ừm, mình mình thấy là cũng hợp lý ha. Đúng rồi, ờ, chắc là nên tiếp cận theo một cái nhóm nhỏ trước, đúng không? Và, kiều, nói chuyện, ừm, ừm, với khi mà làm việc cùng nhau như thế thì cũng có cơ chuyện cơ hội để nói chuyện với nhau gần gũi hơn, và, ờm, có thể là tại vì khi mình nói với đám đông thì cũng có người nghe có người không, đúng không?
Ờ. Tại vì, à Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm, ừm. Chuẩn luôn, thế thì vào cái nhóm nhỏ thì mình lôi kéo dần dần, <laughs> lôi kéo làm thân từng người từng người thôi sau đó thì, à, sẽ hòa nhập tốt hơn. Đấy.
Ừm. Ừm. Thế à? Tính ra Mình thấy là cũng hợp lý đấy. Thế ngoài ra thì còn có cách nào nữa không hả bạn?
Ừm. Ừm. Ờm, có lẽ là mình nghĩ là, ờm, bạn nên, ơ, làm quen với cái môi trường và cách nói chuyện với, ơ, những người đồng nghiệp lớn tuổi hơn của bạn ấy. Ấy, nghĩa là, ờ, thay vì mình, ờ, chia sẻ câu chuyện của mình trước thì mình hãy nghe lắng nghe câu chuyện của họ, và, kiểu như, ơ, hưởng ứng nhiệt tình vào câu chuyện của họ. Ấy, thì, ờ ờ, tại vì mình là cái người nhỏ tuổi nhất ở đấy chẳng hạn, thì người mọi người không thể nào mà, ờ, hướng và, ờ, đi theo câu chuyện của một người được, mà nó phải đi theo đám đông, đúng không? Ấy.
Ừm. Ừm. Ờ. Đúng rồi, chính xác. Ừm, và dù sao thì người ta cũng lớn tuổi hơn mình, đúng không? Thì chắc là mình cũng nên học cách để bắt nhịp theo người ta, hoặc là, ờm, làm thế nào đấy để tìm thấy một cái một cái điểm gì đấy ở câu chuyện người ta mà mình có thể là bắt chuyện được, đúng không?
Ừm, chuẩn luôn. Ừm. Ờ, đúng rồi, đúng rồi, đấy. Ờ, ngoài ra là cũng, ờ, khi mà bạn, ờ, nói là bạn, ờ, sợ nói, ơ, bị, ờ, thẳng quá, đùa giỡn hoặc là gì đó bị, ờ, vô lễ với mọi người ấy, thì, ờ, ưm, na, mình nghĩ là nên chọn người. Ví dụ như là biết tính cách của, ờ, anh này hay giỡn này, chị này hay giỡn này. Ấy, thì mình có thể lựa cách nói chuyện và lựa, ờ, à, kiểu, <smacks lips> đấy, lựa cách nói chuyện và lựa lời sao cho nó phù hợp với người đấy ấy.
Ừm. Ừm. Ừm, ừm, ừm. Ừm. Ừm. Ờ, mình hiều ý của bạn. Ừm hưm, ừm, hợp lý á nha, đúng rồi. Chắc là mình nghĩ là không đến mức mà cả một cái, ơ, ừm, nhóm, cả một công ty như thế lại không có ai phù hợp để mà mình có thể là kết bạn hoặc là làm quen được cùng, đúng không? Ờ, mình nghĩ là chọn người là một cách hợp lý đấy. Bởi vì làm có sẽ có những người mà đôi khi, ưm, có thể là họ cũng đang che giấu bản thân họ thật của họ giống như mình, đúng không? Kiểu như là, vừa để phù hợp, để hòa hợp với cái môi trường công ty, môi trường đi làm như thế. Đó, thế thì, ừm, chắc là, ừm, nên nói chuyện và tìm hiểu và, ừm, tìm được những cái người như thế thì có thể là mình sẽ có cạ để mà nói chuyện cùng ở công ty, đúng không?
À. Ờ, đúng rồi. Ừm. Ờ, đúng. Đúng rồi, ấy. Chứ còn ví dụ mà đang giỡn cùng cả nhóm đông người thế thì, kiểu, có người sẽ vui, có người thì, ờ, kiểu, tính cách của họ là họ, ừm, không biết giỡn ấy. Đấy, cho nên là khi mà mình giỡn thì mọi người cảm thấy, ừm, <smacks lips> "sao đứa này vô duyên thế", nên mới là cần phải tìm hiểu tính cách từng người đấy.
Ừm. Ừm, ừm. Ừm. À, hợp lý nha, ừm, mình thấy là cũng cái cái này, ừm, cái cách này là cái cách hay nhất đấy. Mình chắc là mình sẽ tìm, ờ, mình sẽ cố nói chuyện dần dần với mọi người và tìm một cái ai đấy hợp lý với hợp với mình nhất để mà làm quen. Ờ, ừm, qua những cái, a, lời khuyên của bạn ấy, thì mình cũng thấy là khá là hữu ích, và x cũng áp dụng được với bản thân mình và giải quyết được cái, ơ, vấn đề của mình cũng khá là tốt đấy. Cảm ơn những lời khuyên của bạn nhiều nhé! <smacks lips> Hẹn gặp bạn lần sau nha. Ừm.
Ừm. Đấy. <laughs> Ừm. Ừm. Ừm. À, không sao. À, tạm biệt bạn.
Tạm biệt bạn.